A nossa relação tem uma dinâmica que é um pouco diferente das demais, porque Eh, ah, é tipo, assim, ela a minha esposa ela ela é muito sistemática, ela é und é uma pessoa de personalidade bem
Aham.
eh, forte, bem decidida, então, logo eu me dei conta que, eh, ia ser o tipo de pessoa. Então eu sou mais, assim, mais, hã, tranquilo nesse sentido, não sou tão, sistemático. Então eu primeiramente, eu eu me adaptei à ela, eu tive que me adaptar à ela, né, então e ela foi criando os objetivos de vida de um casal
Uhum.
e, que faziam sentido para mim. É, gente se ia casa
Sim, e tem que ceder também, né.
É, tem que ceder, no caso, dependendo da dinâmica. Eh, casar na igreja, casar no no civil, né. Se a se a gente sentiu que que quer quer dividir a vida um com o outro junto, fazer uma vida junto. A gente fez isso. Eh, ah, o objetivo principal, é logo de entrada na nossa relação, foi que ela conseguisse atingir o o objetivo profissional dela, que era revalidar o diploma e começar a trabalhar de enfermeira. Eu já tinha o meu o meu trabalho nos Estados Unidos, por isso esse foi o 1º objetivo, né.
Uhum. Sim Uhum. Sim.
É é projeto em conjunto, né. É um projeto em conjunto. De repente a palavra prói
E isso vai Aham. Te ambos tendo objetivos claros ali, né, ajuda também a dar segmento. E qual que seria assim, né, a a melhor dica, o melhor conselho para quem não é casado, <chuckles> e tá ali noiva na fase de noivado, ter essa confiança, assim, e buscar também um um relacionamento de casal ali, duradouro. Qual seria o melhor conselho?
Exatamente, entendeu, hum. É, confie muito na pessoa, conheça, trate de conhecer bem essa pessoa